Oo, ang lalaki kasi kahit umidad yan, uh, kahit umidad ng 40 yan, immature pa rin yan, maniwala ka maniwala ka, o oo, oo, immature pa rin yan, eh. <chuckles> Siguro oo marunong sa buhay pero hin
Mhm. Mhm. <chuckles> Paano mo nasa paano mo nasabi? <laughs> Mhm. <chuckles> Parang may pinaghuhugutan, ah, <laughs> Pinahuhugutan mo yan. Mhm. Sabagay, oo, may point ka don.
Hindi nawa hindi nawawala sa la Hindi kasi nawawala sa lalaki ang pagiging immature, sa totoo lang, ah, mm, na hindi nawawala yan, iba-iba naman kasi ang immaturity hindi naman pare-parehas. Kumbaga may mga immaturity na ah hindi naman ganon ka-impacting, may immaturity na nakaka-bwiset, may, ah, may immaturity naman na nakakatuwa lang, alam mo yun, may mga ganon, may mga iba-iba naman ng immaturity. Lahat naman ng tao actually meron naman talagang immaturity yan.
Na Mhm. Mhm, <chuckles> oo. <chuckles> Oo. Hmm, oo yung mga nakakainis ganyan. Pero ikaw kung ikaw ang tatanungin ko nasaan ka doon, doon sa mga nabanggit mo? <chuckles>
Ay hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam kung saan ako dun pero <laughs>
<chuckles> Bakit? <chuckles> Kung ikaw? kasi nabanggit mo na rin eh, mhm.
pero siguro masasabi ko siguro ano ako, minsan kasi matigas ang ulo ko, eh, kaya minsan pinagsasasabihan ako ng anak ko, eh, minsan ano, pagka-ano. Tapos sinasabi niya, sabi niya, "Pa, ano ba yan kanina ka pa ma ah, nagse-cellphone diyan. Ma ma magpahinga ka," mga ganon siya, "May pasok ka pa," ginaganon ako niyan. Ginaganon-ganon niya ako. Alam niya alam niya kasi yung ginagawa ko everyday, alam niya talaga. Kumbaga
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ah, alam niya. <laughs> Alam niya. Mhm, mm, pero hindi ka naman kasi umaalis 'di ba? Diyan ka lang naman sa bahay nyo? Mhm.
Hindi, hindi, hindi. Oo, sinasabi niya kasi na magpahinga ako, alam ma matulog na ako kasi marunong siya tumingin ng oras, eh, alam niya na yung oras na dapat tulog na ako, alam niya yung ano, mm. Kaya parang oo, sabi ko, "Mamaya nalang, may ginagawa pa ako," pero naglalaro lang ako ganun. <giggles> Oo, nagaganun.
Mhm. Mhm. <chuckles> Sa orasan na kung gising ka ganyan. <chuckles> Kaya ka napag-ano eh napagsasabihan di ka sumusunod sa anak mo. So kapag ka oo, oo baliktad. So kapag ka usually, ah, ano yung mga araw na alam mo yun pagbibigyan mo siyang lumabas, ah, ganitong weekdays o weekend? Ganyan.
Oo, 'di ba baligtad 'no? <giggles> Weekend, pagka day-off ko pag, ah, ah, minsan pag, ah, sweldo ko na siyempre matik tas weekend ilalabas ko siya nun, matic yun, lalabas kami. Oo, kung saan.
Mhm. So magmo-mall kayo, oh, pumupunta kayo sa ibang, mhm, ah, ibang lugar? <chuckles> San mapadpad, <gasps> san mapadpad. <chuckles> So ayun maganda din ayun maganda din, ah, kasi ngayon lalo ngayong mainit, so wala kang ibang pupuntahan kundi sa mall or, ah, beach, ah, bi bilang nasa Cavite ka, so 'di ba meron diyan yung mga beach?
Kung saan kami mapunta, oo. Oo. Mm, ganun lang. Oo. Oo, marami, maraming dagat dito, maraming swimmingan, swimmingan. Sa Laguna andami din, ah.
Mhm, oo.